Eh sì, perché poi dipende, insomma, anche delle conseguenze che potrebbero esserci, no, perché quando poi magari vai a mettere vai a mettere a rischio la l la a anche la tua sì o op o o oppure anche la tua la tua, ehm, mhmm, come dire, uhm
Certo. E magari il tuo posto di lavoro anche, certo. A la serenità mentale?
la serenità mentale, sì, perché te tutti i giorni magari, sai, ti alzi la mattina pensando che poi c'è quell'individuo, no, che devi che devi affrontare, no. Eh, cioè tipo non è che ce' vai che ce' vai volentieri poi sul lavoro, no, ehm, ti
Ah, certo. No, no. Ecco, io su questo Sì, sì, certo, dipende sempre, come ti dicevo, il peso che dai alle persone. Io a volte proprio cioè que su questo non mi faccio molto molto trascinare. Cioè, io vo devo andare a lavoro, purtroppo ci dobbiamo an purtroppo o per fortuna, ci dobbiamo andare tutti, e quindi chi me lo fa fare, no, io devo star serena. Eh, se si può risolvere bene, se non si può risolvere, ehm, si evita quella persona per quanto possibile, si cerca di
Certo. Cer Certo, certo. E si mantiene insomma la la professionalità. Eh sì, sì, la professiona cer certo. Sì, sì. A me anche la cioè mi è capitato proprio ultimamente di di di troncare i rapporti con un collega, ehm, però ecco, non è che mhmm, quando quando ci devo, ci insomma ci devo interagire no, per per per questioni, insomma, lavorative, sono ve sì, sì, certo, certo, sono professionale, vado lì in maniera chiedo, non è che ehm, che gli faccio con con un'es con un'espressione neutra no, di di di di viso, no, ehm
Ma anche la professionalità, eh, assolutamente. Eh. Assolutament Mh. Beh. Beh lo fai, immagino, in maniera educata anche. Eh, non è facile, eh, però Beh, magari poi non ti ci vai a fare l'aperitivo dopo il lavoro, mi viene in mente, però
Cer mh-mh. Certo. No, ma nemmeno 2 chiacchiere, che ne so, magari davanti alla macchinetta del caffè, no sì
<chuckles> Neanche alla macchinetta del caffè. E vabbè, ehm, chiaramente purtroppo i colleghi non ce li scegliamo, uhm, gli amici sì, i colleghi no. Quello che ti capita ti devi prendere.
Assolutamen Eh certo, ci ci capitano. Eh, che poi anche ehm, mhmm, a volte anche con gli amici, no, si si creano, uhm, queste piccole discussioni, no, con gli amici, con con i familiari, anche con i familia o co con con il partner, no, c'è sempre <chuckles>
Eh, assolutamente, però Ah, ah f vabbè, con il partner proprio non <chuckles> stendiamo un velo pietoso, non parliamo di questa magari ne parliamo un'altra volta. <sucks teeth> Eh, dei conflitti col partner, sì, eh quelli sono veramente i più
<chuckles> Un'altra volta. <sucks teeth> Eh sì. Quindi sì, c'è sempre mhmm, è difficile, a men a me che a meno che uno non sia sempre, come dire, remissivo, no, e non non
Eh no, però non va bene neanche quello, secondo me, bisogna trovare sempre il giusto equilibrio.
Eh no, e di di d di eh certo, no, dico a dico apposta, a meno che a meno che non sia remissivo ce' stanno, ehm, durante la quotidianità, no, di di di ogni rapporto, certo, delle delle piccole discussioni, no, e poi sta a noi
Ci saranno sempre. Certo. Poi magari uno qualcuna la evita, e qualcuno invece dai è il caso di parlarne.
Eh, certo, sta sta a noi poi dopo, alla nostra a alla nostra maturità, no, di come stiamo parlando fino adesso, no, cercare di di mhmm, di non farla poi dopo di non farla s trascendere, certo. Dialogo e anche anche spiegazioni magari, no, chiedere anche delle certo, de che chi e chiedere delle giustificazioni, no, a quello che si fa e si dice. Va bene, ciao, grazie Giulia. Ah sì, ciao, ciao, ciao. A te, ciao. Ciao, ciao.
Bravissimo, sì, assolutamente. Quindi: dialogo sempre. <chuckles> Certo, certo. Comprensione. Condivido. Ce mi ha fatto piacere. Ciao, ciao, ti ringrazio. Ciao, ciao.